Olha, eu tenho alguns prazos, assim, e tenho prazos que eu mesma coloquei, sabe, né, que não não foram assim, não são estipulados por fora mas eu mesma estipulei assim, eh, o prazo.
Tá Uhum.
E, eu acho que é é é é muito complicado, porque, assim, quando não é um prazo igual, por exemplo, né, até o final do ano eu tenho que, eh, escrever pelo menos 3 resumos pra mandar para 3 eventos diferentes
Certo.
e eu sei que eu preciso fazer isso, e é um prazo externo, né.
Então quan você funciona melhor quando você tem um prazo ali pra cumprir?
Eu acho que sim, sabe, eu acho que quando eu tenho esse prazo eu acabo funcionando melhor sim, mas, eh, é isso, quando é esse prazo externo, porque quando é o prazo interno é muito doido, porque aí eu acabo jogando ele pra frente, né, então quando eu mesma coloco
Uhum. Sim, porque você que consegue controlar melhor, né.
É, é exatamente quando eu mesma coloco prazo. <laughs>
Você você se dá uma uma brecha ali, uma folga e fala: "Não, eu vou conseguir". E acaba deixando, eh, pra lá e postergando e essa essas suas tarefas. Então, você poderia usar alguma lista, algum app, alguma coisa, algum método, né, para te ajudar a organizar esses prazos, que você acaba estipulando pra você mesma.
É. Aham. É, é, exatamente. Uhum. Uhum, uhum, é.
Em até mesmo coisas bem simples que poderiam te ajudar, como alarmes. Tipo, agora você vai começar, por exemplo, eh, as como se fosse um trabalho formal, umas manhã 8:30, 9:00 vai começar o seu trabalho formal nesse seu trabalho aí, que é mais rentável. Aí você tem a sua pausa para o almoço, onde você dá uma adiantada ali em alguma coisa da casa e vai preparando o almoço. E aí, a partir das 14:00, você iria se dedicar, eh, num tempo bem, eh, extenso, ou até umas 18:00, ao seu trabalho acadêmico.
Hum. Uhum. Sim, sim. Aham. Uhum. Uhum.